Eh-eh, insomma, son sempre un po' restio a a cominciare questa benedetta attività fisica che probabilmente sarò costretto a fa Però, insomma, non non c'ho proprio, uhm, un una una grande voglia, eh.
Cer
Tu che che insomma mi mi puoi dare qualche consiglio, qualche suggerimento su come fare, come come cominciare alme
Beh, ehm Sì, ehm, innanzitutto magari ti farei qualche domanda un po' per capire meglio la la situazione. Quindi tu nel corso della tua esperienza di vita, diciamo che l'allenamento fisico è stato, mhmm, quasi mai presente, oppure c'è stato qualche periodo nella tua vita in cui hai fatto attività fisi Okay.
Eh. Sì, sì, no, ho fatto un po' di nuoto. Ho fatto un po' di nuoto, un po' di calcio, ma veramente poca roba. No non credo di essere mai arrivato a fare 1 anno completo di un'attivi
Okay. Però, uhm, diciamo quindi il nuoto è qualcosa che, a prescindere dal fatto che tu l'abbia p praticato e per quanto tempo tu l'abbia praticato, è qualcosa che ti piace, no?
No, m'annoia. L'ho fatto perché così. <chuckles> Mi annoia da morire. <chuckles> In gener in generale quasi tutte le attività fisiche. Forse è quello il motivo principale per cui non forse questa co queste azioni ripetute, uhm, continuativamente mi mi hanno forse sempre un po' annoiato. Quindi immagino, ecco, che potrebbe essere quell
Ah. Okay. <chuckles> Okay, okay. Mhmm, beh, guarda allora